じゃあ、電車とバス
はい。
どちらの移動手段が便利ですか？
ど。 はい。あの今いるところはですねていうか、あのどどこでもですけど、あの電車の方があのまっすぐ走ってくれるので、あの私は好きなんですけど。
はい。 はい。 うん。 うん。 はい。うんうんう。ああ。
あの車酔いがなんかすごいひどいので、あのできればあの電車で全部行きたいですが、あの日本ぐらいですよね、あんなになんかもう散々いろんな方向に電車が走っているのは <chuckles>
えええ。 うん。 あ、もう、すごいですよ。もう乗り換えて、もう、うん、普通の電車から地下鉄-地下鉄に乗り換えたりとか、ち違う路線とか違う鉄道会社の、ね、あの電車に乗ったりとか、すごいですよ、電車。うん。
ええ。 ねえ。 ええ。 ええ。 すごいですね。なんでまあ、今いるところはそうでもないですけど、一応公共交通機関がいっぱい通ってるので
うーん。 ええええええ。
で、あのなんか電車の路線にいた時は、もう本当に単純にそれに乗れば結構あのどこでも、なんかね、あの主要主要機関をこう結んでたやつだったので、なんかそのそんな外れたところに行く用事はあんまりなかったので、なんかそれにさえ乗れば大体必要なところに行けるっていう感じだったんですね。
どこでも、行けるみたいな。 うん。 はいはい。 うんうんうんうんうん。 うーん。そうですね。私も、まあ、さっきおっしゃったみたいに、まあ、電車はまっすぐ走ってくれるっていうのはもうほんとその通りですね。あのバスはもう揺れますからね。
ええ。 ええ。 揺れるし、なんかあの、ね、あのすストップしして発進する、なんか、急ブレーキとかかかったりするし、あのね、ちょっと。
うーん。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 車酔いがある人は、バスは、やっぱり、あんまりね、良くないかもしれないですね。
ええ。 そうですね。快適ではないですね。
うーん、そうですね。あと、ま、通勤時間とか、その、ま、どっか行かなきゃいけない時、時間通りに。
ね。 ええ。
うん、やっぱバスはちょっと、あの、うーん。遅れたりしますからね。道の状況でね、渋滞したりとか。
ええええ。
うーん。だからやっぱり電車の方が、あの、時間通りに行かなきゃいけない時はもうもうど確実にもう電車の方がいいですよね。
そうですね。うん。
うーん。 だけど、なんか、ま、都会だったら、ま、その、電車のその路線、いろんな路線があったりとか、っていうので便利だと思うんですけど、どこでもその電車だけで行けると思うんですけど、なんか田舎の方に行ったらバスっていう感じしません？なんか。
ええ。 ええ。 そうですね。なんかそのもう道に沿ってね、どんあの、うん、走るので、けううん、結局、なんか、ね、電車が走ってない場合は、うん、バスに乗るしかないですよね、うん。
うん。 うん。 うん。 ね。 うん、ですよね。とかなんかまあ、あんまりその田舎で生活をしたことがないので、どういう状況かちょっとわかんないんですけど、なんかイメージとしては、一応ま、電車も走ってますと。で、だけど1両か2両編成ぐらいで、なんかい1時間に1本来るか来ないかみたいな感じで、なんかバスの方が、う逆にその田舎の人のたちとしては、なんかバスの方がもうちょっと重宝されてるみたいな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
ちょっとこうイメージがあるんですけど。
そうですね、なんかあのま、地元はすもうほんとにつごい、う田舎で
うん。 うん。ああ、そうなんですか、うん。
どっちも使えなかったので、あの、だってバスとかだって2時間に1本とかで、でなんか、あの、なんか時間まも <chuckles> そう、時間守ってくれないし、そんそんなに離れてるのにうそう。
<laughs> そう。<laughs> <chuckles> ほにじかん。 <chuckles> しう確かにん、どこを回って遅れる理由があるんでしょうね、だったら、ん
おう、なんか遅れるならまだしも、早く来るんですよ。で、なんか <laughs> そう。でで早く来てサーッなんか通り過ぎていくから
うん。あああ、早く来る、まあ、いいじゃないですかじゃあ、<chuckles> あうん。 ちゃ、そうか。あれ、悲しいですよね。なんかこう、駅にいてなかったら、なんか乗るつもりだったバスが、ザーって行ってしまうみたいな、なんかあと
そう。 ええ。 ええ。 そう、だって、その、じ時間に間に合うように行ってね、え、もう待ってるのに、もう実は5分前に出てたとか知らないですよ。そんな、で、なんかあの <chuckles> そう、でなんかね、2時間ぐらい待ってからちょっと来ないじゃんとか思って、あん。
うん、そうそうそう。<chuckles> せ <laughs> せっかち。<chuckles> ああ、もう それめちゃくちゃ困りますよね。2時間に1回しかないやつに乗らないといけないのに、もう早く来すぎて行ってしまうなんて、すごいことですよね。
そう。 そうなんです。だからうん。
うん、で、もう電車もないわけですよね？やっぱそういうところになると。
うん。 何にも無いですよ。
すごいな、それ。ああ。
うん。だからもう全然、もうバスとかもう、さっさと諦めましたね、もうあんなあんなものとか思って。
<chuckles> <chuckles> すごい、あの、別の理由でバスはもう当てにならない、早く来過ぎて。
うん。ぜんそうそうそう、全然あてにならない。
もうなんか、あの、お客さんあってのバスなのに、多分バスの運転手さんも、もう、2時間一本はし走らせることが目的になってるんでしょうね、きっと。
ええ。 うん。なんかね、すごく悪い人たちが多かったんですよ、バスの運転手さんうん。もうなんなんかね、怒ってるのいつも。
うん。 <chuckles> ど悪い人ってどんなどんしなんか、そんなね、な何が何があったんでしょう。<chuckles>
<chuckles> <chuckles> なんかね、「こんなね、こんな、なんか、誰も乗らないところに、なんで来なきゃいけないんだ」とか言ってて、そう。
ああ。確かに確かに。で、やっぱりなんか2時間ももうあなた、この通る時間に居てなかったら私発車しますよ、みたいな。なんかうんうんうんうん。ああ。
そうそう、です、で、そうなんです。で、しかも、なんか一応なんか、あのあの、渋滞み渋滞っていうわけじゃないんですけど、いっぱい乗る人が居る時間ってあるんですよ。高校生とかのね、あのだ そうそう、通学の時間とか、あの、バスバス、小さいバスにもうしたわけですよ。なんかあのサイズを変えて、だから、「なこんな小さいのあるんだ」っていうようなバスで来るんですけど、で、あの、それに、すぐいっぱいになるわけですよね、その時間帯は。そう、で、いっぱいになったら、それに乗ろうと思ってこう、一歩前に出たのに、なんかバシッとか言ってドア閉められて、なんかあの、そうなんです。もう、なんですか、一緒にそう一緒に居た人乗ったのに、私なんかバシッて閉められたみたいな、そう。<chuckles>
はいはい。 はいはい。ああの通学の時間とかね。うんうん。 はいはい。 え。 はい。<chuckles> てなん <giggles> しすそうですよね。おうおうおう。え、なんでそれうん。 おお。 え？ せそれ それ何のため？うんうんうん。 あ、乗れませんでした、みたいな。すそんなことあるんですね。いや、なんか都会だったら、もうほら、あの、寿司詰め状態で、もう乗りたい人がもう、バッて来てなんかこう、ドアを閉めるためになんか、車掌さんが押してるっていう、のってあるじゃないですか、なんかなんかぎゅうぎゅう詰め。でもまたちょっと、別の理由ですね。そのあの、田舎のバスっての。え、なんで小さくしたんでしょうね。
あるんですよ。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 うん。 そうですよ。 <chuckles> なんか、あんまり誰もいないから、なんかこうなんだろう、ガソリン節約のために小さくしたんじゃないんですか。
なんか うーん。 ああ、まあまあね、だから一応環境をに配慮したあの対策だったと思うんですけど、ちょっと朝はあのいつものやつを走らせて欲しいですよね。なんかあの忙しい時間はね。うーん。たんうん。
ええ。 そうですよね。そう、それがね、確かね、あの会社が違ったんですよ。
ああ、それね。はいはいはい。
そう、小さい会小さいバスの会社みたいな。<chuckles>
ああ、<chuckles> で、小さいバスで来るって。もう、なんかもう、すなんか「ちょっとしか走ってないんだからちゃんとしてよ」ってなりますよね、なんかね。
そうそう、小さいバスで来るんです。 そうですよ、だってバシッて閉められたらあと2時間来ないんですからね、なんか。<chuckles>
ううーん、なんかね、<giggles> ほんと、もう完全に遅刻ですね、そうなったらね。
そう。 ええ、だからだからなんかもう当てにならないんですよ、バスなんて。
うーん。 確かに、バスはね、なんかね、バスに、こう、電車に置いて行かれた時の、なんか屈辱感と、バスに置いて行かれた時の屈辱って、私バスの方がなんかおっきい気がするんですよね、なんか。うーん。なんかま、電車とかだったら、ま、私がその住んでたところがそうだったんですけど、ま、その「10分以内に次のが来るわ」と思えば、「あ、もうじゃあ、もう次の乗ろう」みたいな感じになるんですけど、なんか、バスって、なんかこう、ざらって走っていってるのをなんか横目に「あっ乗れなかった」とか、あとはなんか意地悪な、それこそ本当意地悪な運転手さんで、「もう今走ってるのを絶対バックミラーで見えてるはず」と思ってても、ピシって閉めてざって行ってしまうとかね。
ええ。 ええ。 そうですか。 うん。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
うん。なんか優しい人とかはね、停まってくれるじゃないですか、なんか。
そうですね。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
ちょっとバス停からはみ出してても。
ええ。
うーん。だけどやっぱり、うーん。です出ますね。なんか電車はそれやったら危ないじゃないですか、なんか。
あれね、個性が出ますもんね。 うん。 ええええ。
なんか、停まってあげようかな、みたいなんで、こうまた開いてって言ったらもう全部のドアが開いちゃうから、なんかちょっと収集つかなくなるんですけど、バスって乗り降りするところが1か所しかないから、結構車掌さんのその裁量みたいなのは出ますよね。性格みたいなのとかね。
ええ。 ええ。 あ、ま、出ますね。
うーん。でも、まあやっぱり電車の方が、移動手段としては、やっぱり便利ですよね。
うん、分かります。 そうですね。あの電車が結構いいろんなところに通っててくれれば、電車の方がいいですね。
うーん。 うんうん。 そうですね。なんか、まあ地下鉄とかまその路面の、ね、普通に地上を走ってる電車とかもそうですけど、今結構、なんかこう地下鉄から連結して、じゃあその他の鉄道会社の駅に直結してるとかね。
うーん。 ええ。 ええ。
なんかこう乗り乗り入れてるところって多いじゃないですか。
ええ。
うーん、だからうまくいけば、結構電車だけで、結構どこでも行けますよね。
そうですね。
うーん。てかまあ、地方とかだとちょっと乗り入れっていうのは難しいと思うんですけど、ま、都心部だったら、うん、断然バスに乗るよりかはもう、絶対電車ですね。
うーん。 ええ。 うん、なんかあの、単純単純に分かりやすいというか、あの道はもう本当にいろんな方向に走ってますけどね。あの、路線だったら結構もっと分かりやすいのでね。にし
うんうん。 そうですね。 うんうん、そうですねなんかもう自分のね、乗る路線って決まってますもんね。
ええ。 ええ。
うーん、確かに、だからあの、バスってでも、今乗られます？
あ、結構今いるところではあの乗ったりしてますね。なん
はい。 あ、バス乗ります、うん。
ええ、なんかその目的地があった時、なんかもうとにかくね、あの車停める場所がないから、できればそういうので行ければいいんですけど、ただなんか乗り継ぎをなんかあんましたくないので、その1本か2本で行けるところであれば、あの、バスとかに乗りますけどうーん。
ああ。 うーんうんうんうん。 確かに。 うんうんうんうん。 ああ、そう。うーん。ま、でもやっぱり電車の方が便利だなって思われます？
ええ、あの、ちょうど電車の駅がね、あの、微妙に遠いところにあって、なんで、それはちょっと、ね、そこまでバスで行って電車に乗るとなんかめんどくさいので。ええ、なんで使ってないですけど。うーん。
はい。 うんうんうんうんうん。 めんどくさいですね。うーん。 うーん。ま、でも、私はね、もう今バスに乗ることがもう全くなくなりましたね。
あ、そうなんですね。うんうん。
うーん、なんかね、電車に乗ることもなくなったんですけど、あのなんか、電車に乗るっていうことがどこかに行く、その交通手段っていうよりも、なんか、電車に乗りに行くみたいな。電車にの乗ってどこかに行くのが、なんか、こう、その、だから生活の中に電車もバスも、もう入ってきてないんです、今は、なんか。
ええ。 ええ。 あ、そうなんですね。うんうん。
うーん。でもうん、でもやっぱり自分のこの、ま、学生の時とか、その、ま、電車を使って仕事をしてた時とかのことを考えると、ま、電車とかバスを使ってた時を考えると、やっぱ電車の方が断然やっぱり
ね。 ええ。
良かったかな、なんか。うーん、なんか、バスバスでどっか行くっていうのってあんまりなかったような気がするな、うーんうん。
うん。 うーん、そうですね。本当になんかちょうど行きたいところにまっすぐ通ってたとかじゃないとね、うん。
そうそうなんですよ。だからなんかわざわざバス停まで、歩いて行くぐらいだったら、あのもう電車の駅行って、で、電車って結構遠くまで行けるじゃないですか。こう、うまくこう繋ぎ合わせれば。で、バスってこうこまそのちっちゃい範囲をこう、ぐるぐる回ってるっていう感じだから。うーん、だからなんか、本当にピンポイントで、その、このバス停のすぐそこにのにある、例えば病院とか、なんかなんとかっていうのがない限りは、そのバスに乗るっていうのは、もうなかったですね、大人になってからは。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
うーん。
うーん。なんかねえ、なんか、やっぱ電車の方がやっぱ時間も正確だし、うーん、で、いろんなチョイスもあるから、だからそういう意味では、うん、やっぱ電車の方が、便利、ですよね。
なるほど。 ええ。 ええ。 うーん、そうですね。うん。
うんうん、ねえ。あとまあ、あの、楽しかったです、また今回も。うん、はい、うん、でん
はい。<chuckles> なんか今今なんか乗ってる電車、たまに乗る電車ね、なんかあの、乗る乗る、ドアのところがちょっと高くなるんですよ。
はい。 おお。
あこれちょっと時間内に説明できない。<chuckles> じゃまた今度にします、はい。
<laughs> またはい、お願いし